อืม อันนี้ผมว่าควร ที่ผมอยากแนะนำเนาะ คือ ฮ อย่างแรกเลย ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวมากกว่าเนาะ เท่าที่ผมฟังแล้ว อืม อันนี้ก็อาจจะลองดูว่า อา อันนี้ ด้วยที่ความเป็นเหมือนกับว่าคนในครอบ อ่า เขาเรียกว่าไร อ่า ครอบ ผู้ปกครองของนักเรียน อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะ อ่า ใช่ อันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่ากลุ่มที่ค่อนข้าง เขาเรียกว่าจำกัดเนาะ คือแบบเป็นกลุ่มคน ที่แบบเป็นแนวนี้เหมือนกันหมด ผมว่าคุณลอง อาจจะสื่อสารแบบ กับคนคนเดียวด้วย หรืออาจแบบตัวต่อตัวมากกว่า อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อาจจะเป็นหาเพื่อนหรือว่าหาคุณแม่ที่แบบรู้สึกว่าเข้ากับคุณได้ แล้วคุณอาจจะชวนเขาไปกินข้าว หรือว่าชวนอะไรอย่างงี้ บางทีอาจจะเป็น มันอาจจะไม่ใช่เรื่องสำเนียง มันจะ อ อาจจะไม่ใช่เรื่องอะไรเลยก็ได้ แต่อาจจะเป็นแบบ อา ความดังในสิ่งรอบ ๆ ตัว <chuckles> หรือว่าแบบ อาจจะเพราะว่า มันน่าจะเป็น เอ่อ ไอ้ เขาเรียกว่าไร สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแบบ อืม รกนิดหนึ่งเนาะ เรื่องทางเสียง อะไรอย่างเงี้ย ถ้าผมเดาสถานการณ์เนาะ ก็อาจจะ อืม อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เนาะบางที ครับผม อืม ก็ลองดู อืม
ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ แม่ ๆ กลุ่มแม่ ๆ อะค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ช่วยหน่อย ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ได้ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ ใช่ค่ะ ก็ ได้ค่ะ เดี๋ยวเรา จะลองเอาไปปรับดูนะคะ คำ เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ เพราะว่าเวลาเราไปอะค่ะ เขาก็จะเป็นกลุ่มแม่ ๆ แล้วไปด้วยกันหลาย ๆ คนนะคะ เราก็จะ ถ้าไปหลายคนเรารู้สึกว่าเราอะไม่ค่อยสะดวกอะค่ะ แต่ว่าเรายังไม่เคยแบบ เราลองไปนัดกับอัน คนเดียว หรือว่า 2 คน เป็น เป็นกลุ่มเล็ก ๆ นะคะ หรือว่าการสื่อสาร หรือว่าการพูดคุยกันจะได้เปิดใจ หรือว่าเปิดกว้างอะค่ะในความคิด หรือว่าเราอาจจะ เขาอาจจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรา อะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็คือคิดว่าประเด็น เป็นคำแนะนำที่ดีเลยอะค่ะ แล้วเรื่องการที่ เอ่อ เราคิดมากแบบเนี้ยค่ะ เราจะลด ความประหม่าของเราอะค่ะ โดยการที่เราหาเพื่อนคนไทยแทน แบบเพื่อนที่เป็นฝรั่ง แบบนี้ดีไหมคะ? เพื่อที่เสริมความมั่นใจเรา
ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับผม ครับ อืม